Me conta uma coisa. O quê que significa pra você, equilibrar a vida real e as redes sociais? O quê que você faz pra você num num deixar a rede social dominar a sua vida?
Sim. Sei. Olha, eu acho que na verdade, é pensar antes de postar. Eu acho que falta isso um pouco nas pessoas, sabe. As pessoas não perdem aqueles 5 minutinhos, olham ali e pensam: "Nossa, será que eu deveria? Ou será que eu posso só recolher isso pra mim mesma?". Sabe assim? Eu acho que falta um minutinho de reflexão. Falta assim: "Nossa, será que eu quero que isso esteja pra sempre na internet?". Porque assim, depois que postou, não tem como tirar, mesmo que você apague, tá lá e vai tá lá! Então assim, eu acho que o que falta pra equilibrar é refletir se as pessoas refletissem
Entendo Ah. É. É verdade. Você tem razão. Absolutamente certa! É verdade, é verdade, é verdade. E você?
num num tava nesse caos.
O que que você acha que motiva as pessoas a não refletirem?
Eu acho que virou uma coisa muito: eu preciso mostrar para o outro, que eu tô fazendo, que eu tô vivendo, que eu sou legal, que a minha vida é ótima, nossa olha como eu sou perfeita, olha como eu sou amada, olha como eu tenho isso ou aquilo, sabe, a pessoa quer muito parecer alguém. Ela quer muito um status de alguém legal ou de alguém demais, sabe?
É, você tem razão. E você E você acha que isso é por causa da da autoestima das pessoas, ou você acha que é a pressão da própria rede social e do mundo digital que tá fazendo isso com as pessoas?
Hum. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, sabia? Eu acho que tem uma pressão digital sim, eu acho que as pessoas elas pressionam sim as outras, para que elas postem, para que elas vivem, pra que elas consumam, sobretudo, porque não é só o postar, é o consumir também a rede social.
Hã. Uhum. Uhum. Ah, é verdade.
Hum, mas também tem um pouco da própria pessoa querer um status ali, um lugarzinho dela ao sol, sabe, eu acho que sim, que é uma mistura das duas coisas.
E você Você acha que a pessoa, hã, se dá conta que aquilo é um mundo paralelo?
Maioria das vezes não, na maioria das vezes eu acho que as pessoas consomem, eh, a o que é postado, o que é dividido como se fosse 100% da vida daquela pessoa que se, eh, coloca nas redes sociais. Então, tem uma jovem ou um jovem que segue alguém, que segue um influenciador, etc. E eu acho que eles pensam que a vida que a pessoa coloca ali, o recorte da vida que a pessoa coloca ali é 100% da vida dela e não é! Ali é um recorte, sei lá, de meia hora, sabe os stories vão dar poucos se se segundos de stories que é um recorte mínimo, da vida, daquele dia, daquela pessoa. Eles acham que sabem tudo sobre aquela pessoa por causa daquele micro-recorte, sabe? Então, eu acredito que cria muito uma ideia paralela na cabeça, mas que a pessoa não tem a noção de que aquilo ali é um pequeno recorte, um pequeno pedaço e aquela pessoa que tá expondo a vida dela, tá expondo só o que ela quer expor, o que ela escolhe expor.
Uhum. Você acha que os influencers, <laughs> ah, eles eles fazem, hã
Sabe? Sim.
mal ou bem, hã, para as pessoas nesse aspecto?
Hum. Nesse aspecto isoladamente, eu acho que depende um pouco eu acho que depende um pouco do influencer, depende um pouco de como ele influencia. Tem influencer sim, que são, eh, péssimas pessoas, na no no meu ponto de vista, porque influenciam a coisas que eu não concordo ou coisas que eu não acho legal, como, eh, consumir coisas que não são legais ou jogos de azar, ou coisas desse gênero. Mas tem influenciadores que são legais, que são bons, que dividem coisas bacanas, eh, em conhecimento, tem bastante influenciador que fala sobre história, que fala sobre música, que fala sobre coisas legais. Só que eu acho que tem um problema no no em como as pessoas consomem. Eu acho que as pessoas não sabem consumir os conteúdos na internet e entender que aquilo é só aquele conteúdo, que não tem, eh, a a vida daquela pessoa é além. Por exemplo, uma mãe que fala de maternidade. Ela não vai dividir o filho dela fazendo birra se jogando no chão, porque ela não vai expor o filho dela. É simples como sabe assim?
Ou em geral ou em geral? No ah, não sei. Ou Aham, lógico. Aham. Aham. Aham. Aham. É. É verdade. Ah, entendi. Aham. <laughs> É verdade, eh, é verdade, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade.
Sabe? É é é uma coisa pra mim que, apesar de eu não ter filhos, é uma coisa muito óbvia pra mim. Por que que mãe vai expor o seu filho num momento de vulnerabilidade? O fato dela não expor o filho dela neste momento não significa que ele não faz birra, não significa que ele não chora, não significa que ele não se joga no chão. É óbvio que ele faz, só que ela não é burra e também não é uma pessoa ruim e não vai expor o filho dela nisso, né?
É. É. Ao mesmo tempo tem umas que só expõem os filhos pra que ela saia de vítima muitas vezes, né? E aí usa, eh, usa a criança, né? Isso aí é e e como você faz, ah, o que que você faz com a rede social, no que que a rede social em que o quanto a rede social faz parte do seu dia-a-dia, assim?
Uhum. Ou pra ganhar dinheiro em cima deles. Sim, não fazer parte da do meu dia-a-dia não tem como, né, porque faz meio que parte da vida de quase todo mundo. Eu acho que só pessoas muito, muito, sei lá, idosas, extremamente idosa, sei lá, as meus avós não sabem o que é rede social, mas, hã, eh, ocupa uma parte do meu dia, eu gosto de ver um meme, eu gosto de, sei lá, ver uma receita, ver alguns influenciadores que eu sigo. É claro que eu consumo, talvez eu consuma até de comprar coisas, muito mais do que se não tivesse a rede social.
É, lógico. Todo mundo. Hum. Uhum. É, é. Lógico. Comprar você você usa a re você compra coisas na rede social? O que, por exemplo, que você consegue comprar na rede social?
Olha, eu não compro da na rede social, mas por exemplo, eu quero comprar um, sei lá, um negócio de beleza. Eu vou pesquisar na rede social resenhas sobre aquilo. Então pessoas que usaram, aquilo que eu quero comprar, e que dizem se funcionou, se não funcionou, se é bom, se é ruim. Eu sabe assim, sei lá, eu tô querendo comprar um secador de cabelo. Então eu vou lá ver a resenha do secador de cabelo que eu quero.
Entendi. Ah. Uhum. Ah entendi, é então em muitas vezes a rede social acaba informativa, né, é isso que você está querendo dizer?
Sim, sim, mas como eu não uso isso pra como trabalho, sabe eu não preciso das redes sociais para trabalhar ou para ganhar o meu pão de cada dia, eu não posto sobre mim assim, ah o, sei lá, o meu Instagram tem lá meia dúzia de fotos minhas, mas quem não é meu amigo não sabe o que eu estou fazendo da minha vida, não sabe onde eu moro, não sabe o que eu faço, não sabe nada, se eu namoro, se eu não namoro, se eu f tenho isso, se eu tenho aquilo, não sabe.
Uhum. Entendi. Ah tá. Ah. Então a forma que você encontrou pra manter um equilíbrio da da vida real com a rede social foi protegendo a sua imagem, é isso?
Exato, exato. Eu não me exponho porque eu não quero que ninguém fique, eh, palpitando no que eu faça, no que eu deixo de fazer. Ou fofocando pelas minhas costas, sei lá.
Hum. E vo e você sofre você sofre cobrança das pessoas por causa disso?
Não. Hum. Sinceramente não, porque as pessoas muito próximas sabem que elas ou eu vou ignorar, ou eu vou dar uma resposta torta, então ninguém me cobra, não. <laughs>
Pra mim sei, sei ,sei. Entendi, entendi. E o quê que você mais gosta? E qua e qual rede social você participa?
Olha, eu acho que eu sou uma pessoa do Instagram. Realmente eu era uma menina, uma adolescente do YouTube. Aí eu virei uma adolescente do Instagram e o Facebook e o TikTok nunca me pegaram, assim. Ah, e eu também fui uma menina do Orkut. Eu só dou tempo do Orkut e do MSN. Eu adorava o MSN, nossa era perfeito.
Hum. Ah, o Orkut. Uhum. Qual a diferença dele para as coisas de hoje em dia?
Porque você Porque assim ó, o MSN, ele não era uma coisa que você estava, eh, ao alcance do outro. Eu sinto que hoje, com o smartphone, você meio que nunca está offline, pra ninguém e pra nada, sabe? O MSN, você precisava estar online, você tinha que se pôr online para conseguir se
Uhum. Na frente do computador, é isso?
Uhum. E não, e conectar mesmo, você tinha que ligar a internet e colocar online, por quê? Porque
Ah. Ah, você precisava de um computador então, eh, não era um telefone, né? É o que você tá falando, né?
Sim. Não, eh, o telefo e não é só o o hardware ali, que você tá usando para se comunicar, é o seu telefone que anda com você pra cima e pra baixo, ele está sempre online, sempre, não tem um botão no WhatsApp ali que você desliga e fica offline, nunca!
Aham. É. É verdade isso. É verdade. É verdade! É verdade! É verdade!
E o MSN não, você tinha que ir lá, com sua com o seu nome de usuário, com a sua senha, entrar, pôr online e ali, naquele momento as pessoas conseguiam te acessar. Se você não tivesse online, as pessoas não te acessavam. Hoje não. Hoje quem quiser te acessar, te acessa a qualquer momento, basta você tá com o olho aberto e você tá acessível. Tem
É verdade, isso. Olha que coisa interessante isso, né. Interessantíssimo esse seu ponto de vista. Agora, e o LinkedIn, o que que você acha do LinkedIn?
Uhum. Olha, eu acho uma rede social bacana, mas eu não consegui usar ainda. Não, me pegou. Não sei. É, quando eu tô num trabalho eu não tô procurando outro trabalho, eu meio que não quero que, sei lá, as pessoas fiquem fuçando a minha vida. O meu ex-chefe eu não quero sab que ele saiba em que empresa eu tô agora, sabe, assim?
É. Aham. Qual trabalho Entendi, entendi perfeitamente.
Eu não sei lá. E eu não tenho e eu é mais uma rede social.
Eu entendo perfeitamente o que tu tá dizendo, tu tem É. É mais uma coisa.
É mais um lugar para postar, e para ler, e para interagir.
E você você se atualiza de alguma você falou de receita, você faz as receitas que você pega na internet, não? Assim, das redes sociais?
Algumas, mas a maioria eu só fiz, guardo numa no negócio e não faço, eu sou essa pessoa. Aham.
Ah. Ah, como todo mundo, né? <chuckles> Eu eu que horas as pessoas vão fazer aquelas massas tão complicadas não é verdade, ou aqueles recheios?
Pois, não, mas às vezes tem até umas receitas básicas assim simples, mas eu não faço também nem a simples.
Aham. E quando aparece aquele pessoal da Turquia fazendo aquelas massas folhadas aquelas coisas, né? É, qual é qual, né, e e ou então tem umas umas coisas agora que fala dos caras no meio do mato que cozinha no fogo de uma Como é que eles postam aquilo na internet? Eles estão na internet eu a a eu assim é uma coisa interessante de ver, né?
Aí eu ando Sim. Aham. Sei. Aham, aham. É, é, tem internet hoje em todo lugar, né? Se a internet for por satélite, em qualquer lugar você consegue postar. Qualquer, qualquer.
Coisa, né? Você fa alguma vez desliga o seu telefone, desliga suas redes sociais, você des você desliga tudo, em algum momento?
Olha, não sei se eu desligo tudo. Acho que eu mais ignoro o meu telefone, sinceramente. Hoje eu consigo ignorar, tanto que se me ligam, por exemplo, eh, aqui onde eu moro eh, ainda é do tempo do dos incas e dos astecas, e eles resolvem muita coisa pelo telefone. <laughs> Como assim como os maias. <laughs> E se me ligam <laughs> e se me ligam e não é uma pessoa que eu tenho o contato salvo, não é, o meu pai e minha mãe vão me ligar pelo WhatsApp, as minhas amigas ou ou a minha irmã, não sei, o número delas tá salvo. Eu não atendo, não é ninguém, eu não pedi o contato de ninguém, eu não tô esperando nada, eu não tô precisando de nada, não é não é algo que eu preciso atender, eu ignoro.
Entendi. Ah. Ai, que óti Entendi. E você tem intere hã...
Mensagens, eu também ignoro. Eu sou aquela pessoa que o meu email tem s sabe assim? O meu meu Gmail, ele já nem conta mais, que ele já chegou num número mais mais mais de emails não lidos.
Aham. Ai, que interessante! Então você não fica checando o telefone o tempo todo, essas coisas assim?
<laughs> Eu só ignoro. É, e eu já fui essa pessoa, mas eu me desprendi disso. Eu só fico checando se eu estou esperando alguma coisa, se eu estou ansiosa porque sei lá
Por que você se desprendeu? Por que você se desprendeu? O que que foi que fez você se desprender disso?
Nossa, que pergunta difícil. Eu não sei, se teve assim um momento ou se eu fui meio que perdendo a paciência mesmo, sabe? Não sei. Eu acho que hoje em dia eu não tô mais tão conectada. Não sei.
Você acha que tem a ver com a idade isso?
Talvez, talvez tenha a ver com a idade, tenha a ver um pouco com a maturidade, talvez tenha a ver pouco com, eh, eu não tenho mais aquela coisa de fic mandar uma mensagem pra um cara e ficar esperando ele me responder, sabe assim? Não tem, não tem mais essa coisa adolescente, sabe? Então
Ai sei, entendi. Entendi, entendi. Nossa que legal, viu, você você tem uma visão muito interessante sobre o mundo da internet em comparação com a realidade. Foi muito legal, foi uma conversa muito boa, muito obrigada, viu, por ter me ensinado tanta coisa.
eu acho que é meio isso. Olha, eu também amei. Foi muito legal, e eu espero que a gente converse em breve novamente.